Sim.
Eh, e o que acontecia era que eu chegava muito cansada, realmente, à noite eu eu estava bastante cansada, achando achando que eu ia pegar no sono, assim, imediatamente. É, mas aí, por conta do cérebro, acho que ter, né, ainda tá muito conectado, muito ativo, ah, o o cansaço físico, eh, não conseguia sobrepor, né, a atividade cerebral. Então, eu não conseguia dormir. Então, o que que eu comecei a fazer? Eh aliás não comecei a fazer, do nada, eu eu, às vezes no meio da tarde, estou assistindo alguma coisa justamente pra me manter acordada, me vem um soninho ali e eu acabo caindo no sono por uns por uns 30 minutos e e não mudou a minha vida, sabe. Eu continuei tendo sono à noite, quer dizer, não que eu, ah, não que eu dormisse 1 noite inteira, assim, ou seja, não mudou a minha rotina de dormir, mas, eh, não me deixava com aquela sensação de corpo cansado, mas mente ativa.
Rapidinho, aham. Aham. Vencer. Hum, entendi. Aham. Olha só. Hum. Hum. Boa, então acabou ajudando um pouquinho, né.
Então, sim. Sim, sim. Então, o cochilo da tardezinha, assim, é é sempre gostoso. E é a tardezinha, tipo umas 16h, umas 16h às 16:30h, eu tiro um cochilo, uhum.
Olha. Com certeza. Aham. Hum, e existem algumas pesquisas que já relatam os benefícios desses cochilos rápidos, de 30 a 40 minutos ali no meio da tarde, para justamente trazer a energia, né, porque hoje o mundo é tão acelerado, né, e exige tanto da das pessoas que já já já relatam esses benefícios, assim, cientificamente que funciona que e que não atrapalham, realmente, o sono noturno ali, né.
É. É. Uhum, é. E olha e olha que engraçado você falar, né, eu nunca nem tinha ou ouvido falar em estudo, mas, ah uma coisa que você mencionou que é verdade, esse essa meia horinha de de cochilo que eu tiro no meio da tarde, é como, ela me eu quando quando eu acordo, eu acordo bem assim, acordo bem, acordo disposta, sabe, por ter sido assi até um, só um cochilo, eu acordo bem, bem disposta. Eh, e aí, eu percebo que aí eu consigo fazer mais coisas, que eu tenho que fazer, e, né, eh, ah, mais atividades que acaba, de novo cansando o meu corpo, mas não não deixa a minha mente, assim, tão tão a a alerta, é. Uhum.
Hã. Aham. Hum. Olha só. Olha só. Aham. Alerta, tão cansada por estar ali, forçando não sentir não dormir, né. <chuckles>
Uhum. Exato, exato. Lu brigar contra o sono, sabe. <chuckles>
Brigar com sono, exato, exato. Hum, entendi. E aí, só por curiosidade, você comentou dos seus chás que você toma, tem algum específico que te ajuda, assim? Você evita algum específico?
É. É. Uhum. Uhum.